Betul betul kadang tuh ada kayak yang, mmm, merasa bahwa tren itu kayak balik lagi ke tren-tren yang zaman dulu kan Kak ada kayak, eee, misalnya kayak jeans cutbray itu kan adanya di tahun 70, 80 kan, terus populer lagi di tahun 2024 nah, mmm, kalau Kakak gimana tuh Kak pandangan terhadap perubahan-perubahan tren itu?
Iya. Iya benar. Kalau di aku sendiri sih jujur memang sebenarnya, zaman itu berputar dan berkembang ya sebenarnya untuk trend fashion sendiri, itu ya berputar di sana-sana doang gitu kayak misalnya nih sekarang itu kan lagi, eee, trend lagi kemeja yang crinkle gitu yang kayak yang kayak kayak kusut-kusut iya kayak kusut-kusut itu kan sebenarnya udah terjadi di tahun 2000-an awal gitu kan Kak.
Mhm. Mhm. Oke. Betul sih. <chuckles> Mhm. Nah iya keriting ya? Mhm. Oke, heeh, nah
Tapi, balik lagi nih ada ya beberapa juga sebelum crinkle itu kayak earth tone terus monokrom kayak gitu kan, padahal itu earth tone sendiri itu kan udah ada jauh juga nih sebelum, eee, lagi hype ada nama earth tone atau cake atau segala macam itu gitu.
Mmm. Mhm. Ah, betul betul cewek-cewek bumi, cewek-cewek kue ya kan Kak sebenernya dan ah, tren itu udah ada gitu kan nah terus, mmm, aku mau tanya nih Kak, kalau Kakak sendiri nih biasanya kayak menemukan estetika sendiri tuh gimana Kak, di tengah tren yang beredarnya cepat, tiba-tiba kalau fashion itu kan kayak, oh mungkin bulan ini trennya ini bulan depan udah beda lagi, nah kalau Kakak gimana gitu tuh Kak cara menemukan kayak, oh ya udah estetika es bagiku tuh ya kayak gini gitu secara fashion gitu?
Iya benar iya benar warna-warni gitu. <laughs>